Eh, beh, insomma, effettivamente, ehm, sta diventando sempre più un argomento di di di ehm attualissimo, terribile che
Ehm, ma attualissimo <chuckles> di uhm, di legato anche alla privacy no?
Ma sì è, effettivamente mah io mi ricordo i primi tempi che vabbè, le password non magari boh, forse non c'era neanche perché i computer erano fuori dalla rete, quindi non c'era il problema. No, potevi magari mettere su dei file per te, per cosa. Eh? <chuckles>
Beh, era Al ma al al massimo, eh, la password era relativa a come dire all'account del computer se se era condiviso magari da un figlio, un fratel
Sì, ma pro probabilmen ma s Al computer, che uno non ti venisse sul computer, aprir non c'era Internet, poi ha cominciato con Internet, lì anche lì all'inizio era tutto molto, molto più semplice, perché c'era appunto qualche password qua e là insomma per fargli quando facevi un account nuovo, dovevi mica Oggi oggi
Sì le le prime li i primi account mail i primi account diciamo delle delle prime app.
Sì con le mail, certo, ma anche lì appunto era una pass mettevi una pass una password e e entravi poi a vederti la tua posta, quello che ricevevi e cos E poi piano, piano, vabbè insom indubbiamente son sorti dei problemi di di di di violazioni, se ho problemi di di ehm, ma sì perché ci sono stati tante tanti tentativi di violazione riusciti, tante persone che hanno avuto magari insomma, hanno perso anche soldi, hanno perso hanno hanno avuto co comunque dei dei danni.
<chuckles> Di sicure eh, di sicurezza in qualche modo. Be Diciamo che.

Possono usare l'altro per entrare ne in quelle in quell'identità, non so, a su su sulle sulle per dire, sulle Entrate, no, sul Ministero delle Finanze o sul Ministero del Lavoro, qualche perché il mini ormai quelle cose lì adesso la tessera sanitaria. Comunque quelle cose lì adesso comunque c'è da dire che ogni momento aumentano, perché tu oggi entri in un sito e ti chiedono, ti dico: “Guarda che noi abbiamo introdotto la l il livello di sicurezza 2, 3,” adesso non lo so più, allora ti mandano
Mh, certo. Eh, e e e infatti ti la la la famosa autenticazione a 2 fattori, no, ehm che ti fanno
a 2 fattori, allora ti mandano ti mandano o lo il PIN o o un PIN diciamo, ogni volta, un PIN diverso sul telefonino, quindi tu. eh, sai
i il PIN. E e e tu pensi che questa questa modalità, no, di ulteriore controllo, funzioni davvero? Hai hai questa sensazione? Perché poi poi chiaramente la la, come dire, la s la certezza non ce l'ha nessuno, no, però, mhmm, è la percezione di sicurezza che uno ha.
Eh. Ma, eh sì, sì. Ma la certezza no, ma Sì, percezio vabbè, però anche su queste son cose per carità, è sempre una percezione. Chiaramente ragionandoci un po' sopra, vedendo cercando di più o meno di capire non da un punto di vista tecnico, cioè dei codici, di queste però dici: “Vabbè, il sistema” allora io entro da da da un da un dispositivo, poi loro su un altro dispositivo che sanno che è il mio telefono, che ogni mio telefono c'ha è difficile che uno si se io lascio il telefono per per strada poi non è che poi entrano da insomma, diventa un pochettino complesso per uno forzare le cose in quel modo lì. Questa se
Tecnico. Ma Ti volevo ti volevo chiedere ti volevo chiedere questa cosa, ti è mai capitato, uhm, comunque, mhmm, che a avessi la percezione che un tuo profilo magari social o semplicemente le il profilo, l'indirizzo email, diciamo, il profilo che hai della mail fosse stato in qualche modo violato? Hai avuto mai questa questo tipo di percezione? Perché s l capita più spesso di quello che che che pensiamo.
Sì. Ma io ma no, violat